Ja, natürlich. Also, ich als Naturliebhaber, also <chuckles> da gibt da gibt es ja 'ne unheimliche Menge, äh, wie man die Natur schützen kann, dass es sei d es sei also also fangen wir mal bei ganz kleinen Dingen an, wie, zum Beispiel, kurze Wege, zum Beispiel, mit dem Radfahren. Das mache ich ganz gern mit meinen Kindern, ne? Man muss nicht immer ins Auto steigen, sondern das das das Rad nehmen, ne? Halt, zum Einkaufen oder irgendwas, äh, kann man das machen. Dann, was wir auch sehr, sehr gerne machen, also ich gehe öfters mal mit meinen Kindern in den Wald spazieren und wir nehmen uns immer so 'nen gelben Sack mit. Und wenn wir dort irgendwo Müll sehen, dann sammeln wir das ein. Das machen wir immer. Mhm. Ja. Genau, so was machen wir. Und ansonsten habe ich ja auch ein großes Häuschen mit einem riesigen Garten. Und wer kennt's nicht? Alle haben einen Rasenmäher, ich nicht. <giggles> Ich habe keinen Rasenmäher. Und ich finde das super, d weil dadurch ist eine Riesenvielfalt bei uns, äh, von verschiedensten Bienen, Insekten, ne? Ähm, weil das macht man ja alles kaputt mit dem Rasenmäher. Und ich mach das bewusst, genau, um die um die Tiere zu schützen, genau. Und dann, äh, haue ich da immer mal so 'n biss ich habe 'ne Sense, ne, tatsächlich. Und dann haue ich da immer mal, wenn's zu hoch ist, mir so 'n paar Wege, äh, frei, damit ich in den Wa in den in den Garten komme. Und ansonsten sind da habe ich so ganz viele Wildblumen auch ausgestreut, ne? Also, das ist, ähm, richtig, richtig schön bei uns im Garten. Genau.
Ja. <giggles> Ja. Ja. Hm. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Hm. Mhm. Ach, das ist schön. Ja, ja. Ja. Ja. Ah, okay. Ja. Hm. Mhm. Ja. Ah, du machst das bewusst mit dem ah, okay, okay, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ah, okay, interessant. Und bevor wir dann weiter mal dahin gehen, wie kam's denn erst mal, dass du dich so sehr damit beschäftigst oder auch so die Natur lieb hast, sage ich mal?